โอ๊ย มีสิ ก็หลังจากที่เคลียร์กันได้ ก็เรื่องเนี้ย ก็กลายเป็นเรื่องโจ๊กมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ในวงเลยนะ เวลาอยู่ในงานตงงานแต่งไปเจอกันเนี่ย เรื่องนี้ตลกมาก ก็ยังเล่ากันได้ไม่รู้จบเลยอะ ก็เลยเป็นแบบว่า สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและมีผลมากที่สุดก็คงเป็นมุมมองของพวกเรานี่แหละ หมายถึงว่าพวกเรา ก็คือ เพื่อน ๆ ของพี่ แล้วในสมัยมัธยมกับวัยที่โตขึ้น มัน <tsk> มันเปลี่ยนไปเยอะ มันไม่ได้มองมุมเดิมอีกแล้ว อย่างเงี้ย
อ๋อ โอ้โฮ เออ โอ้โฮ เป็นประสบการณ์แบบ วัยรุ่น ที่แบบว่า ทุกคนต้องมีแหละ แบบทุกคนต้องมีประวัติศาสตร์แนวนี้อะ ที่แบบว่าทะเลาะกับเพื่อนด้วยเหตุผลที่มันแบบว่า มองกลับไปมันก็ มันก็ตลกดี <chuckles>
ใช่ครับผม แล้วอย่างเงี้ยครับ อืม อะฮะ เนาะ วัยรุ่น จริง ๆ อะ อืม ใช่
เนาะ
ใช่ครับผม ก็ แล้วอย่างนี้คุณน้อง ถ้ามีคนหรือ ค เอ่อ หรือกลุ่มคนที่ยังยึดติดกับอดีตแบบเนี้ย คุณน้องจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง? แบบว่า เออ เนี่ย พวกที่แบบไม่ move on เสียที อย่างเงี้ย มีเทคนิคพอจะแชร์พี่ได้บ้างไหม?
เออ อืม พวกไม่ move on เหรอคะ เออ จริง ๆ <tsk> นั่นสิ เพราะว่าทางนี้เป็นคน move on อ เร็วมาก <chuckles> เร็วมาก 3 เดือน <chuckles> ตอนนั้น สาม เดือน เออ <chuckles> แต่ว่าแบบว่า ค คือ โอ้โฮ 1 ก็คือน่าจะต้องปล่อยวาง ปล่อย ๆ อะไรปล่อยได้ ก็ปล่อยอะ ไม่ต้องแบบไปซีเรียส ใช่ ๆ ๆ หมายถึง ใช่
เออ ครับผม โอ้โฮ โอ้โฮ ครับผม อือฮึ อา ม หมาย หมายถึง หมายถึงแนะนำเขาใช่ไหม ให้ปล่อยวางใช่ไหม? ไม่ใด้ตัวคุณเองเนาะ อา อ๋อ ครับผม
แนะนำเขาว่าแบบว่า "เออ ลอง ลองปล่อยดูไหม? หรือว่าลอง ลองดู ลองนึกไปอีก 5 ปีด้านหน้า แล้วเรามองเรื่องนี้อะ เราจะรู้สึกว่ามันเล็ก หรือมามันใหญ่?" <chuckles>
อืม ครับ อา อา อืม ครับผม
ถ้ามันเล็กเราก็ปรับเลยดีไหม? มันจะได้ไม่เสียเวลา